Hindi ko na kinakausap, sinasampal ko na agad, 'di joke lang. <laughs> Mapanakit pala. Hindi, um <giggles> Ano, ako sinasabi ko talaga like kino-confront ko talaga in a nice way syempre. Kasi kapag kaka ano kapag kakausapin mo sa chat or what baka may screenshot pa, alam mo naman, tas ima-marites pa sa ibang friends, eh 'di mas lalo pang gumulo yung sitwasyon. Ako, ano sinasabi ko, "Uy" sabi ko, "para kang ano" ganun "nangangano ka," ganon. <chuckles> Oo, pero ano naman in a nice way na hindi sila ma-offend or mas lalong magiging grabe yung sitwasyon na parang, "Uy na-offend ako sa sinabi mo kanina. Bakit mo naman sinabi yun may mga ibang tao na pahiya ako," parang ganon. Ganon ako parang mas s s straight to the point talaga ako, pero kung ano gusto niya ng, ano suntukan charot <laughs> pwede naman. <laughs> "Wag ka na magsalita," ganon. Isa specially kapag ka ano 'di ba sa office parang meron kang mga ka-work na nagiging kaibigan mo na tapos parang minsan yung mga joke nila tsaka mga sinasabi nila parang overboard na, specially pagdating sa work. So ayun, <tsk> um, ano kaya yung mga paraan na sa tingin mo ang pinakamadaling sabihin na nasasaktan ka ng hindi nasasaktan ang relasyon. Ah, ako muna? Parang para ano connected dun sa sinabi ko. Para sakin ano, yun nga say it in a nice way lahat naman ng bagay is na pag-uusapan 'di ba? Nadadaan sa magandang usapan, kung ayaw makipag-uusap alam mo na yung gagawin mo. <laughs> Ayun, para syempre sabihin mo lang kung ano yung nararamdaman mo kung ano kaya moving forward yung dapat gawin, para mag im para hindi maapektuhan yung relationship niyo ganon, ikaw?
<laughs> <laughs> <chuckles> <laughs> Mm. Mm. <laughs> Oo. Talagang ang pinaprangka. Mm. Mm. <chuckles> Sampal agad. <chuckles> Oo. Oo. Mm. Ah, sige. Oo. Mm. Yung sakin naman ano, ah

Ay sinusubsub ko dun sa joke lang bayo bayolente pala ano, um, ano paano mo hawakan ang sitwasyon kung 'di maintindihan ng kaibigan ano kunyari maghahanap ako ng isa naming friend na ma m m mag-me-mediate samin. Baka hindi niya lang maintin hindi niya lang maintindihan 'yong side ko like the way ko i-deliver 'yong words, ganyan. "Kausapin mo nga si ganto 'di 'di ako maintindihan parang mas lalo yata gumulo utak eh, para namang hindi nag-iisip," charot. Parang 'di nagti-think ang person, parang gano'n. Kaya yu yu yun talaga yung pinaka best way. Parang naghahanap ako ng isa naming friend ta to mediate, "Uy, ano bang sabi nito?" 'Di ba, uso yung dati nung mga eleme elementary tayo, "Uy, sabi ni ganto may kuto ka daw," ganun, "Uy sab sabihin mo nga sa kanya may putok nga siya, eh," mga gano <chuckles> 'di ba, tas yung isa naman yung ano yung nag-me-mediate naman na kaibigan niyo uto-uto pabalik-balik naman, 'di ba? <chuckles> Oo, ayun, yu yun yung ginagawa ko 'pag kung 'di nila maintindihan, ikaw?
<laughs> Oo, mm. <laughs> <chuckles> Mm. Oo. <laughs> <chuckles> Oo, para siya yung ano naging referee.